Son igual.
Oye, dime, ¿cómo organizas tus comidas para comer sano entre semana?
Oye, fíjate que esto ha sido un tema constante, creo que ya lo tengo bastante bien trabajado, sobre todo porque agarré la costumbre de, tanto de comer sano, como de comenzar a hacer ejercicio. Entonces, lo que a mí me ha funcionado, ju y justo con mucha ayuda del nutriólogo y constancia, ha sido, pues, hacer mi menú los fines de semana, ponerme a cocinar los domingos, y así irlos separando por días. Creo que ha sido lo más práctico hasta el momento que me ha sucedido, y sobre todo aprovechar los días de plaza, ir a los mercados, los fines de semana, el mercado, hacer el súper, aprovechar y comprar todo lo necesario para toda la semana, y congelar algunas cosas si es que me van sobrando.
Ajá. Ujú. Órale, órale. Claro, claro, fíjate, justo eso te iba te iba a preguntar que que que me platicaras cómo es que planeabas tu semana típica ¿no? Si hacías tu menú semanal, o si ibas improvisando, y pues, ya ya ya ya compartías e ese tema, ¿no?, de que los fines de semana, tú, pues, ahora sí que tú preparas el menú que que vas aprovechas a lo mejor, pues, digo las ofertas cuidando el presupuesto, ¿no?, por así decirlo las las ofertas de de del fin de semana, demás, el mercadito y aquí y allá. Y, este, entonces cuando tú ya planeas e e ese fin de semana, el domingo es el que dedicas para cocinar, y decir, ¿sabes qué?, y y haces las 3 o sea, haces las 3 comidas, este, de cada día, o sea, las las, este, 15 comidas, por así decirlo, de de de de lunes a viernes, o preparas nada más la comida fuerte de lunes a viernes, el domi ¿có có cómo es que lo haces?
Ujú. Pues, mira, sí, justo como te decía, los domingos son los que aprovecho para ir al mercado y comprar todos los ingredientes, todo lo que hace falta en la casa, y solo preparo las comidas fuertes. Vaya, los desayunos trato de hacerlos al día, porque creo que es lo más sencillo, o sea, de que un huevo, cereal, y l y es poquito más, es más relajado, es más alivianado con eso. Lo que preparo fuerte todos los domingos son las comidas, o sea, y por lo general trato de preparar tanto las entradas, que puede ser la sopa o las las ensaladas, el arroz, sobre todo. Justo, sobre todo, cereales, el arroz o frijoles, que es lo que te aguanta más.
Ujú, anda. Sí, claro. Sí. El arroz es sí. Así es, así es.
Entonces sí, eso es lo que hago para los 5 días de la semana, y los platos fuertes, pues, ya como que compro el pollo, la carne, y la voy preparando, y la la dejo guardada o empaquetadita en tuppers para los 5 días de la semana y la voy descongelando cuando la vaya usando.
Cuando la vas usando, cuando cuando le toca, fíjate, en ese sentido, e e es lo que estaba pensando y y te y y va la siguiente pregunta, e en ese tema, ¿no? Si tenías algún truco, ¿no? Para ahorrar tiempo ya entre semana, porque haces las prisas y demás, y ya veo que haces la comida fuerte el domingo, ¿no? Y te iba a decir, sí, es algo lo lo que le llaman un un batch cooking o si tenías tuppers, que a veces, que sí guardas y congelas ahí, o si usabas una olla lenta, o sea, básicamente tú lo pones en tupper y ahí lo lo vas congelando y según, ¡ah!, ¿sabes qué? Ahora toca tal comida, y sacas y la descongelas y y es lo que ¿Así es como es tu semana típica?
Justo. Sí, la mayoría de mis días es así, lo más típico. Creo que voy sacando día con día lo que me toca comer y lo voy descongelando. Justo por la premura del trabajo. O sea, trabajo en la oficina de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, luego llegar a casa, ponerte a cocinar, pues ya no te da tiempo, luego no tienes ni ganas. Entonces, creo que lo más sencillo que he encontrado de que, pues, saco la comida del refri y ya la descongelo y como, y afortunadamente, pues sí me ha aguantado, la verdad. No sabe fea, ni congelada ni nada.
Sí. Sí. Sí, fíjate, eh eh sí, cla fíjate eso que dices de que, pues, oye, de 7 a 5 ¿no? Y haces llegas y llegas sin ganas, o llegas con mucha hambre, ¿no? Desesperado, y a veces la comida te puede llevar media hora o hasta 1 hora en en prepararlas, según sea el caso, y eso que tú haces con tiempo, ahí que le dedicas el domingo, pues eso lo hace más práctico para para recoger y sobre todo, pues que, pues comes sano ¿no? ¿Y qué haces tú este cuando tú, por algún motivo, tienes que comer fuera? Digo, ¿tienes alguna alguna reunión, o sea, de trabajo o o de o de amigos, ¿no? Que sabes que nos vemos en tal o cual restaurante, eh, ¿qué qué es lo que hace, có có cómo es lo que haces para no saltarte, y bueno, y que sobre todo que puedas comer sano?
Ujú. Mira, pues mira, si es algo que tengo ya en la agenda. O sea, ya que tenía considerado, pues trato de llevarme la comida, de que me llevo el lunch en en la mochila, y yo me la llevo a la oficina, o al lugar al que vaya. Pero cuando son así reuniones de repente o invitaciones que salen de la nada y que tienes que acudir, pues trato de ya de opciones rápidas, de que pedirme una ensalada o una un emparedado, una torta
Sí.
que por lo general cubre con todos los grupos alimenticios. Entonces, creo que ya tengo bien arraigada esta costumbre de qué es lo que debo de comer, qué es lo que es sano, y sobre todo para no pasarme de porciones, ¿no? Entonces, creo que ya he agarrado esta conciencia, de que la comida no es mala y tampoco está mal que te brinques un día, o sea, por un día que te comas un una hamburguesa, no pasa absolutamente nada.
Ujú. No no pasa, así es, así es. Fíjate, su suena muy interesante lo que dices, ¿no? Ya estás mentalizado, ya conoces los grupos de a de alimentos, y tam y también es y bueno, y en ese sentido, pues, te hace escoger las mejores opciones saludables para ti. También, por otro lado, añades el tema de de no satanizar los los alimentos y y y también permitirte a lo mejor, como dices, ¿sabes qué? Pues no pasa nada, si no hay opción saludable, pues, véngase, no le hace con extra tocino, <chuckles> que venga la hamburguesa, que venga la hamburguesa, porque a final de cuentas, este, pues una vez que que hagas eso, no no va a afectar la ahora sí que la inercia que traes. Este, suena muy bien e esa mentalidad y en y en ese sentido, ¿cuánto tiempo tienes tú ya con con este pues ahora sí con este tren o o este vida de de comer sano entre semana? Hablabas de un nutriólogo hace rato que te ha ayudado mucho, ¿tienes mucho con este, por esta rutina, por así decirlo?
Exacto Ujú. Híjole, ya yo creo que fue una rutina que agarré desde hace 4 años, poquito, o después de que terminó la pandemia. Justo porque y estando en la pandemia encerrado y sin mucha actividad, pues empecé a subir mucho de peso. Entonces, ya como agarrar esta conciencia de: "No podemos seguir así, hay que hay que comenzar a hacer algo, a moverte". Y fue que, pues, encontré este nutriólogo, como lo recomendó mi mi prima, y fue muy bueno, la verdad, porque no es esto, este estereotipo de nutriólogos que te limitan todo, de: "No tienes que comer absolutamente una hamburguesa, jamás", y no, sino al al contrario, es de las personas que te ayuda, está contigo en todo momento y te va asesorando y no sataniza la comida, al contrario, inclusive te le pone en tu plan que puedes comerte una pizza, una hamburguesa cada que se te antoje y no pasa absolutamente nada. Entonces, fue eso de aprender a comer, ¿no? Más que limitarte, es aprender a comer y conocer qué es lo que te aporta cada alimento. Y fue algo buenísimo, entonces, ya es una rutina y un hábito, más bien, más que rutina, es un hábito que ya lleva cerca de 4 años.
Ujú. Ujú. Así es. Órale, no, pues, e e es bastante es bastante ya 4 años ¿no? Y y y suena interesante lo que dices del nutriólogo, ¿no? Porque luego luego luego suelen, eh, caer en dietas rígidas, ¿no? De que casi, casi, a veces, te dicen: "No, no, tienes que comer, no sé, 150 gramos de pechuga de pollo y no más, ni menos. Oye, tienes que comer tanto". Entonces, a veces, eso hace difícil a las personas, y eso puede ser, n no lo sé, quizá una razón por la cual muchos, pues: "¿Sabes qué?, pues, no puedo", ¿no? A la al cabo de 2, 3 semanas, un mes, ese se les hace imposible continuar. Y y ahorita, como planteabas este nutriólogo que te dice que, pues, no sataniza la comida: "Oye, de vez en cuando échate una pizza, una hamburguesa, no pasa absolutamente nada", y que te de, y, ah ah, también dijiste algo muy importante, te asesora y se puede decir hasta hasta te educa y te hace consciente de de de lo que uno debe comer, y comer sanamente, y que te nutra, está está está muy interesante. Y e y ese también lo lo acompañas con hablabas de de de ejercicio, ¿no? ¿E e ese tú lo tomaste por tu cuenta, o o o, eh, el mismo nutriólogo te dijo, qué podrías hacer o o o que acompañaras este plan de de alimentación?
<chuckles> Pues, fíjate que yo lo comencé a hacer por mi cuenta, o sea, como tratar de comer sano y hacer ejercicio, pero no no de una forma simultánea, ¿no?, que ambas cosas se conectaran, fue hasta el momento en que acudí con el nutriólogo, que él me dijo: "Está bien que hagas ejercicio, pero necesitas una rutina mucho más personalizada, no tan genérica". Entonces, ya él fue el que se encargó de enseñarme, sobre todo, en los ejercicios de fuerza, en el gimnasio, ¿no? De enfocarme en eso
Ujú.
para que así pudiera, en conjunto con la alimentación, conseguir cambios físicos.
Claro, claro.
Entonces, ya con ayuda de él fue que logré, justo, uno de mis objetivos. <chuckles> El comenzar a sí, ver cambio ya físicamente, en mi cuerpo, controlar el sobrepeso que tenía, en ese momento.
Ujú. Sí.
Y es algo que que me ha gustado muchísimo, ya le agarré muchísimo gusto a hacer ejercicio, a ir al gimnasio. Ya no lo veo como parte de una rutina, sino ya como una parte de mi vida, necesaria, porque no solo es hacer ejercicio, sino al contrario, fue encontrar un lugar seguro en donde te sientes más tranquilo, la energía colectiva de todo el mundo ahí es otra, totalmente, y así bajan tus niveles de estrés, por supuesto, y llevas una un n una nivelación, un control de tus emociones mucho más claro. Y claro, y con ayuda de la comida, pues, todo se aligera mucho mejor, tienes más rendimiento, eh, de verdad, son cambios tan chiquitos que, el ejercicio y co el comenzar a co comenzar a comer sano, sup que parecíeran no significar mucho, pero a medida que tienes disciplina y eres constante, logran cambiar tu vida para siempre, de verdad.
Claro, si. Sin duda. Sí, sin duda sin duda. Mira, eh, mencionaste algo mu muy importante, ¿no?, co cómo has, este, ahora sí que, intercalado o llevado de la mano el ejercicio con con las, ahora sí, con co la nutrición, el ese de comer sano. Y, por ahí, se dice una frase que dice que: "La nutrición es reina, el ejercicio es rey, cuando lo tomas de la mano, pues, tienes un reino", ¿no?, cuando los llevas de la mano. Y y y qué importante, digo, lo que haces y cómo organizas tus comidas, este, para para comer sano, entre semana. La la cena también, este, hab hab hablabas también de, pues, de la de que vas al mercado los domingos, ¿en la cena también, terminas comiendo algo o nada más haces 2 comidas fuertes en e en el día?
Sí, o sea, por el plan alimenticio que llevo, sí tengo que hacer, inclusive, 5 comidas al día, no solo 3. Entonces, eh, para la cena también está planificada, justo c normalmente, repito el carbohidrato, ya sea el arroz o frijoles, o lo que sea que preparé para la comida.
Órale. Ujú.
Y para el tema de la proteína ya es un poco más libre, porque, por lo general, suele ser atún o algún lácteo, quesos. Entonces, están es una cena mucho más l mi más ligera, en comparación con la comida, pero te aporta muchísimos nutrientes. Y claro, entre comidas, estas 2 colaciones, pues, son snacks saludables, ¿no?, por ejemplo, frutos secos, nueces, una fruta, algo ligero.
Sí. Mm. Algo ligero, así nada más, así como que, ahora sí que que, mate la angurria, por así decirlo, ¿no?, este, para matar el.
nada más para matar el hambre, nada más. O, inclusive, un pedazo de pan con mermelada y crema de cacahuate, que te aporta muchísima energía.
Eh. Sí, eh, la la crema de cacahuate sí, este, trae trae, este, grasas saludables y demás, sobre todo esa esas que le llaman las tipo keto, ¿no? Que no traen azúcar añadida y demás, y y están están están muy so oye, pero en ese sentido, ¿tú qué has visto?, o en lo que has conocido en este trayecto de 4 años, ¿no?, donde ya ya has implementado esta rutina y cómo organizas tus comidas semanalmente y cómo lo haces para, ahora sí, comer sano, ¿qué errores comunes has visto que la gente que intenta "comer sano", po poniéndolo entre comillas, ¿no? Y, ¿qué errores ves tú? ¿Y qué consejos prácticos le darías para que precisamente esas personas puedan mantener esto, a largo plazo?
Híjole, pues, creo que, de los errores más comunes es irte con la finta y comprar productos que ven en televisión o el hijo del vecino se lo recomendó de que son saludables. Muchas muchas veces no son tan saludables, o sea, el comprar productos light no necesariamente te garantiza que, pues, que no te van a hacer daño, o sea, lo co si compras un yogur light, pero te lo comes en exceso, pues, al final, estás cayendo en eso mismo, en el exceso. Entonces, no creer justo, no creer todos esos productos milagro que vemos a diario. Al contrario, apegarse a lo más sencillo, las frutas y las verduras que siempre hemos tenido desde chiquillos, en el mercado, con tu mamá, con tu abuelita, esas son comidas sanas. Creo que el único cambio que yo les podría decir que pueden hacer, en este momento, ya es bajar sus niveles de de aceites, a la hora de cocinar y la sal.
Ujú. S Claro, claro, claro. Cuidar las prociones. Sí. Okey, okey. Bueno.
Comenzar por esos pequeños cambios chiquitos.
Bue bue buen consejo práctico, eh, buen consejo práctico ese y y el el el porque a veces bañan bañan la comida en, este, en aceite. Entonces, eh, bajarle la porción ahí y también, a veces, sí es cierto, le echan un puño un puño de sal a la comida. Entonces, ¿sabes qué?, pues, échale un una pizquita y, eh, y esos, pues, ya ya, como bien dices, hacen hacen hacen la diferencia. ¿Algún plato comodín, este, ya por último, alguna receta o plato comodín que siempre funcione y que le puedes decir a la gente: "Mira, este siempre funciona, es rápido, práctico, y te aporta los nutrientes"?
En aceite. Ya sé. Justo. Pues, yo creo que, lo más rápido es un plato de arroz, una pechuga de pollo y tu guarnición de verduras al vapor. Y creo que, pues, algo que en todos los mercados y supermercados de de maíz de pa de cualquier país, sobre todo Latinoamérica, encontramos. Creo que es lo más sencillo, y lo más barato, y lo más accesible, que todos pueden comer, pollo, arroz y verduras. Y son pequeños cambios que, realmente, les va a cambiar la vida.
Ujú. Sí, claro. Sí. Sí, así es, eh, a a a ahí tienes la porción de carbohidratos, en el arroz, la verdura ahí que te da saciedad, ya ves, eh, pues, que traiga, pues, lechuga, tomate, no sé, pimiento morrón, un poquito de aguacate y y, este, y la y la pechuga la pechuga de pollo, pues, de que es la la buena porción de proteína. Oye, la verdad, este, gracias por compartir esto, te lo agradezco. Eh ,suena interesante cómo tú organizas la tus comidas para comer sano entre semana, está deja deja mucha enseñanza ahí, esto, pues, nuevamente te digo, muchas gracias y espero nos veamos pronto por acá.
Ajá. Trabajar. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, por el espacio y por escucharme. Y claro, apliquen todos estos tips.